دفا البيت، مش دفا مش دفا إن أنا جسمي دفا لأ أنا حتى لو أنا جسمي كده بس باحس دفا البيت باحس إن أنا عارف أنت في فرق كده يعني هاقول لك عارف لمّا إنسان يكون مثلًا متشرد في الشارع أو طفل مثلًا شوارع، أو حاجة زي كده اللي هو التشرد أو حاجة زي كده يعني، فهو ما عندوش بيت ما بيكونش في بيت فهو أول ما حد ييجي يتبناه أو ييجي ياخده حاجة زي كده بيحس بدفا حتى لو هو بردان، بيحس بدفا إن في حد حنين حواليه، فهي نفس الإحساس بالضبط باحس الدفا ده عشان إن في حد بيحبني أو في ناس بتحبني في البيت فباحس نفس الإحساس بالضبط، نفس الإحساس اللي كنت باحسه وأنا صغير، عشان نفس الإحساس برضه عارف أنت فكرة إيه كانت تعمل لي كاكاو وأقعد أشربه وكده، فكنت أحس نفس الإحساس ده، معنى الدفا بالنسبة لي كده.
آه. أيوه أيوه. ماشي. إمم. جميل، آه، آه. أيوه. أي إمم، إمم، جميل. ماشي، آه. إمم. جميل جدًا، طب بقى يعني آآ، برضه كان في مواقف عدت عليك صعبة مع المطر مثلًا تفتكرها؟
آه ،طبعًا، طبعًا، كنت مرّة راجع من الشغل يعني حرفيًا شوف أنا باقول لك أنا باحب المطر ومع ذلك أنا كنت اليوم ده على آخري كنت راجع من الشغل فأنا كنت مخفف، يعني كنت مخفف ال الهدوم نفسها ماكنتش عامل حسابي أنا كنت مش متقل أوي، فحرفيًا الدنيا مطرت، عايز أقول لك بهدلتني وأنا أصلًا المشوار بتاع الشغل للأسف فضلت واقف في الشارع حبة مستني عربية، عايز أقول لك أنا مروّح البيت متبهدل وهدومي بردانة أنا رقدت في السرير أسبوع ونُص بحالهم رغم إن أنا من النوع اللي ب ب زي ما تقول إيه آآ، لو باتعب أو بييجي لي دور برد ولا حاجة يعني ب ب يعني ب باتعافى بسرعة، باتعافى بسرعة، قعدت أسبوع ونُص را مر مرمي في البيت والله بجد ما كنتش عارف أتحرك، وحتى رُحت للدكتور بُص يعني كشفت يعني أول مرّة يعني، ففعلًا دي لأ مرتبطة بذكرى كانت وحشة أوي معايا.
أيوه. ماشي. آه. ل آه. إمم. إمم، إمم، إمم. بتتعمل عادي يعني ب ب ب آه ماشي. ماشي. جميل. إمم، إمم، إمم، أنت ف يعني بالنسبة لك ال ال دور البرد ده عادي، شوية و بيروح مع حاله، لكن ساعتها كان الموضوع كبير.
آه، آه، آه.